ค่ะ อยากจะขอคำแนะนำมาก ๆ เลยค่ะว่า เวลาที่ เราเนี่ยค่ะเจอกับสถานการณ์ ที่เราอะทำผิด ผิดพลาดไปเนี่ยค่ะ แล้วเราก็อยากจะแสดงความรับผิดชอบ แสดงความผิดจริง ๆ เนี่ยค่ะ แล้วก็อยากจะ แสดง อ่า แสดงแบบชัดเจนเลยว่า เราอะพร้อมที่จะแก้ไข พร้อมที่จะยอมรับผิด อะไรแบบเนี้ยค่ะ ไม่รู้ว่าเวลาที่เราเจอสถานการณ์แบบเนี้ย เราควรจะเริ่ม เริ่มต้นการแสดงความ ขอโทษ อะไรอย่างเงี้ย ได้จริงใจที่จะทำให้คนอีกคนหนึ่งเนี่ยค่ะ เขารับรู้ได้ถึงความจริงใจ และก็การที่ยอมสารภาพผิด ของเราเนี่ยค่ะ ไม่รู้ว่าพอจะมีวิธีที่ดี พอที่จะแนะนำเราได้บ้างไหมคะ? เพราะว่าเราเนี่ยค่ะ ค่อนข้างที่จะเจอสถานการณ์แบบเนี้ยบ่อยครั้งเลย ในเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยค่ะ เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างที่จะขาดความรอบคอบเนี่ยแหละค่ะ ก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้บ่อยครั้งเลยเนี่ยค่ะ พอเกิดบ่อยครั้งเข้าก็ทำให้รู้สึกว่า โอ้โฮ ผิดอะไรซ้ำ ๆ เดิม ๆ เนี่ย ก็รู้สึกว่า ส อืม เสียใจกับในเหตุการณ์ที่ตัวเองทำมาก ๆ เลยค่ะ ไม่รู้ว่าคุณเนี่ย พอจะมีวิธีแนะนำอะไรให้เราในส่วนนี้ได้บ้างไหมคะ?
อืม ก่อนอื่นนะคะ อย่างแรกเลยต้องขออนุญาตชื่นชมคุณจากใจจริงเหมือนกันน่ะนะคะ เพราะว่า คุณเนี่ยเวลาทำผิดเนี่ย ก็ยัง มีความคิดนะที่อยากจะขอโทษอย่างจริงใจ เพื่อให้ผู้รับสาส์น หรือว่าผู้ที่คุณเนี่ยไปกระทำความผิดกับเขาไว้เนี่ย รับรู้ถึงความรู้สึกอันที่เป็นด้านจริงใจของคุณ อันนี้ ต้องขอชื่นชมมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่ามันน้อยคนเหมือนกันอะนะคะ ที่จะเหมือนแบบทำผิดแล้ว อยากที่จะขอโทษเนาะ เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ย บางทีก็เหมือน เหมือนคำขอโทษมันยากมาก ๆ สำหรับบางคนเลยอะค่ะ แต่กับคุณเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยอะค่ะ แต่ที เนี้ยค่ะ วิธีขอโทษแบบจริงใจเนี่ย มันก็พอมีวิธีอยู่บ้างอะนะคะ แต่ก่อนอื่นอยากจะสอบถาม อ อะไรคุณเพิ่มเติม เพื่อเก็บข้อมูลสักเล็กน้อยอะค่ะ อ่า ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกผิดจริง ๆ อะค่ะ คุณ ขอโทษใช้วิธีการแบบไหนบ้างล่ะคะ?
ค่ะ ค่ะ อืม ค ค่ะ ขอบคุณค่ะ อืม ค่ะ อืม จริง ๆ เวลาที่เราทำผิดเนี่ยค่ะ ถ้าเป็นในกรณีที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา หรือเขาเป็นหัวหน้าเราเนี่ยค่ะ ก็แทบจะยกมือไหว้แล้วก็ "ขอโทษค่ะ หนูผิดไปแล้วค่ะ ขอโทษจริง ๆ ค่ะ จะพยายามปรับปรุง แล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นนะคะ" อันเนี้ยค่ะ ซึ่งใช้โดยประจำเลย เวลาใช้บ่อย ๆ เข้า บ่อย ๆ เข้า คำขอโทษก็อาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรือเปล่าคะ? อันเนี้ยก็รู้สึกกลัว ๆ อยู่มาก ๆ เลยอะค่ะ
อืม ไม่ต้องกลัวเลยนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วคำขอโทษเนี่ย ยังไงมันก็ได้ผล แล้วก็มักจะได้ผลดีเสมอเลยแหละค่ะ ดีกว่าที่เราจะเหมือนแบบว่า เอ่อ เหมือนแบบทำหน้ามึนตึง แล้วก็เหมือนแบบไม่ได้รู้สึกผิดอะไรตรงนั้นอะนะคะ โอเค เข้าใจแล้ว คุณเนี่ยก็มีทั้งภาษากาย แล้วก็ภาษาพูดเลย แล้วทีเนี้ยค่ะ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอะค่ะว่า เอ่อ เวลาที่ เอ่อ มันมีเหตุการณ์ไหนไหมคะ ที่คุณน่ะค่ะเคยขอโทษแล้วมันไม่เป็นผลน่ะค่ะ? เหมือนแบบว่าเพื่อนไม่ได้ให้อภัย หรือว่า เอ่อ คนที่คุณไปทำผิดด้วยเนี่ย เขาไม่ได้รู้สึกถึงความขอโทษของคุณในครั้งนั้นน่ะค่ะ แล้วคุณทำ ทำยังไงอะคะ ที่ทำให้เขาแบบว่า ไม่ได้รับคำขอโทษของคุณน่ะค่ะ?
อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อ๋อ มี ค่ะไอ้เกิด เกิดจากเพื่อนเลยค่ะ กรณีแบบ เนี้ยค่ะ เวลาที่เราขอโทษเพื่อนเนาะ บางทีอะค่ะ เราอาจจะไม่ได้ผิด เต็มที่แค่ฝ่ายเดียวเนี่ยค่ะ บางทีอะ เป็นการผิดร่วมนี่แหละค่ะ ทั้งเราทั้งเพื่อนเนี่ยผิดร่วมกัน แต่เราอะก็รู้สึกว่า เราอะ ไม่อยากจะมีประเด็นหรือมี เอ่อ ปัญหาอะไรกัน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลือกที่จะเป็นคนขอโทษเขาก่อนด้วย ซ้ำเนี่ย ค่ะ แล้ว แล้วซึ่งเราเนี่ยก็ได้ ค รับความเพิกเฉย แล้วก็เหมือนเขาไม่ได้รับ ตอบรับความ ขอโทษของเรา เหมือนเขาก็เฉย ๆ อะค่ะ เหมือนแค่รับฟัง แล้วก็เฉย เฉยไปเนี่ยค่ะ ซึ่งอันเนี้ยแหละค่ะ ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่า อืม คำขอโทษของเราไม่มีค่าเลยเหรอ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีเหมือนกันค่ะ เกิดในกรณีกับ เพื่อนนี่แหละค่ะ
อืม เข้าใจมาก ๆ เลยอะนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว การที่เราขอโทษเพื่ออยากที่จะยุติเรื่องทั้งหมดเนี่ย มันก็ใช้ความกล้าพอสมควรแล้วนะ แต่พอเหมือนแบบว่า ทำไปแล้วมันไม่เป็นผลเนี่ย ก็ค่อนข้างบั่นทอนจิตใจเหมือนกัน อันนี้ก็เข้าใจ แล้วก็เห็นใจมาก ๆ เลยล่ะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ ในการขอโทษแต่ละครั้งอะค่ะ คุณคาดหวังให้ เอ่อ ผู้รับสาส์น หรือผู้ที่คุณเนี่ยไปทำผิดกับเขาเนี่ย เอ่อ ไปทำผิดอย่างเงี้ยค่ะ เขาอยากเหมือนแบบ อืม คุณคาดหวังอะไรจากเขาอะคะ เช่น เออ ได้รับการให้อภัย ได้รับการกลับมา เอ่อ คุยกันดี ๆ เหมือนเดิม หรือว่าเหมือนแบบว่า เออ ไม่เป็นไร แค่อภัยให้ก็พอแล้ว แต่ว่าไม่ต้องแบบมาสนิทกันเหมือนเดิมก็ได้แบบเนี้ยค่ะ ในแต่ละครั้งเนี่ยคุณคาดหวังยังไงอะคะ?
ขา ค่ะ ขอบ อ อืม โอ้โฮ อ ในแต่ละครั้งที่เราเจอเนี่ยค่ะ เราขอแค่เขา ยอมรับคำขอโทษเรา แล้วก็ อ่า มีการพูดตอบโต้เราบ้างก็ได้ว่า "เออ ยกโทษให้ไม่เป็นไร แต่ครั้งหน้าอย่ามีอีกนะ" เนี่ยค่ะ เราก็จะต้องการ ไปในแนวทางนี้ด้วยค่ะ เราเข้าใจเลยว่า เวลาที่เราทำผิดกับใครเนี่ยค่ะ มันอาจจะทำให้เรื่องราวหลาย ๆ อย่างเนี่ยค่ะ มันไม่สามารถเหมือนเดิมได้หรอกเนาะ แล้วก็เราเนี่ย ค่ะ ก็อยากจะแค่ให้เขาเนี่ยค่ะ รับคำขอโทษจากเรา เพียงเท่านั้นน่ะค่ะ ก เราก็รู้สึก รู้สึกว่าดีมาก ๆ แล้วแหละค่ะ อืม
อืม โอเคแล้วค่ะ พอเข้าใจใน เอ่อ เหตุการณ์ของคุณแล้วเนาะ แล้วก็รู้ สึกได้ถึงความจริงใจของคุณ ที่อยากจะขอโทษออกมา เพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเขาเข้าใจ น ด้วยเหมือนกันน่ะนะคะ เอา เอาเป็นอย่างเงี้ยอะค่ะ อยากจะขอแนะนำ อะไรสักอย่างอะนะคะ เอาเป็นว่าเมื่อคุณรู้สึกผิดแล้ว คุณต้องมีความจำเป็นที่จะต้องขอโทษจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เราอยากให้คุณน่ะค่ะ ใส่ภาษากายเข้าไปให้มากกว่านี้ แล้วก็อาจจะเป็นการส่งสายตา แล้วก็เหมือนเป็นความแบบ อะ ต้องแล้วแต่บุคคลด้วยอะนะคะ ถ้าเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ย ก็อาจจะต้องนอบน้อมเป็นพิเศษเลย เราก็อาจจะไม่ ไม่ ไม่ต้องไปจ้องตา อาจจะหลบบ้าง แล้วก็จ้องบ้าง เป็นระยะอะค่ะ เพราะว่าถ้าจ้องตาโดยตลอดเนี่ย มันก็ดูเหมือนว่าเราท้าทายอะนะคะ ซึ่งตรงเนี้ยอาจจะทำให้เขาเนี่ย ยิ่งโมโหกันไปใหญ่เลย แต่ถ้ากับเป็นเพื่อน อย่างเงี้ยค่ะ คุณก็อาจจะเหมือนเข้าไปเหมือนจับมือ หรือว่าแบบเข้าไปโอบบ่าก็ได้เนาะ แล้วก็บอกว่า "เฮ้ย เราขอโทษ เราแบบ เรื่องที่ทำลงไป" คือก็ใช้เสียงที่น้ำซอฟต์ เอ่อ หมายถึงซอฟต์ลง อ่อนนุ่มลงอะค่ะ แล้วก็เหมือนแบบว่า เอ่อ มีกิริยา หรือว่ามีถ้อยคำที่เหมือนสื่อกันเหมือนเพื่อนคุยกันน่ะค่ะว่า "เออ เราไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ เราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอรู้สึกแย่จริง ๆ" อะไรแบบเนี้ย เราว่าตรงเนี้ยก็อาจจะพอช่วยให้คนรับสารส์นเนี่ย เขาเข้าใจถึงความรู้สึกและก็อารมณ์ของคุณได้ เพียงแค่คุณเนี่ย อาจจะต้องเลือกวิธีการพูดแต่ละบุคคลน่ะค่ะ ไม่เหมือนกันน่ะนะคะ แล้วก็รวมไปถึงอะค่ะ เอ่อ หลีกเลี่ยงการเหมือนแบบ อ่า มันจะมีจังหวะหนึ่งอะนะคะ ที่คุณเล่ามาว่า คุณเองก็ไม่ ไม่ ก็ผิด แต่ว่าเขาก็ผิดเหมือนกัน แล้วคุณ ก ก็ยังจะเหมือนแบบขอโทษเพื่อให้เรื่องมันจบ แบบเนี้ยค่ะ คือเราจะแนะนำแบบนี้ค่ะว่า ถ้าคุณเนี่ยเลือกที่จะทำแบบนั้นแล้วอะค่ะ คุณต้องทำใจแบบ 100% เลยนะว่า เหมือนแบบว่า โอเค คุณจะไม่มีข้อแก้ตัวอื่นใด เพราะมันเป็นวิถีที่คุณเลือกแล้ว ที่จะเลือกขอโทษเขาอะค่ะ เท่ากับว่าคุณน่ะยอมรับไปเหมือนส่วนหนึ่งแล้วแหละว่า คุณเนี่ยทำผิด เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ คุณเองก็จะต้องเหมือนแบบว่า เอ่อ เหมือนแบบไม่ ไม่พูดถึงเหตุผลว่า คุณเองก็ผิดเหมือนกัน อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่คุณก็ต้องพูดว่า "เออ เข้าใจว่าตัวเองผิด" หมายถึงตัว ตัวเราอะนะคะ เข้าใจแล้วว่าตัวเราผิด แล้วเราก็ไม่ได้อยากให้เรื่องทั้งหมดเนี่ย มันเกิดขึ้นแบบนี้ ถ้ายังไงอะ ธ เออมาลองฟัง แล้วก็ลองพูดคุยกับเราได้ไหม? เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาแบบเนี้ยเกิดขึ้นอีกอะค่ะ ออกแนวแบบหาทางร่วมกันไปเลยอะค่ะว่า แบบครั้งเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ ถึงมาสู่จุดที่เรามีความบาดหมางกันน่ะ และถ้าเราได้พูดคุยกันน่ะ เราจะไม่เป็นแบบนี้กันอีกได้หรือเปล่า? อะไรแบบเนี้ยค่ะ คุณอาจจะเลี่ยงคำพูดว่า "ก็เธอก็ผิดเหมือนกัน แต่ฉันก็ผิดเหมือนกัน แต่ฉันเลือกที่จะขอโทษเธอ เพราะฉันอยากให้เรื่องมันจบ" อย่างเงี้ยค่ะ ผู้ฟังก็อาจจะ <chuckles> ไม่ค่อยปลาบปลื้ม ใช่ไหมล่ะคะ แต่ถ้าเกิดว่า อ่า คุณพูดไปด้วยความเต็มใจ จริงใจ แล้วก็เหมือนแบบว่า โอเค เรารู้ เรารู้อยู่เต็มอกเลยว่าเราผิด แต่เราก็ไม่ ค แน่ใจว่า เรื่องเนี่ยมันเกิดมาขนาดนี้ได้ยังไง? มาหาทางพูดคุยกันดีไหม? มาลองหาทางแก้ไขกัน เพื่อเนี่ย "เราอะแคร์เธอมาก เราอะ เอ่อ อยากมีเธออยู่ในความสัมพันธ์ เราจะได้เหมือนแบบไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้อีก" แบบเนี้ย คุณคิดว่าเป็นยังไงคะ กับคำแนะนำที่ให้ไป?
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ได้ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ คำแนะนำ ที่ ที่คุณพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ พอเราฟังเนี่ยค่ะ โอ้โฮ! เราเองน่ะพอได้ยินเนี่ย เราก็รู้สึกว่า ความรู้สึก เปลี่ยนไปเลยนะคะ ยิ่งถ้าเป็นในกรณีเพื่อนเนี่ยค่ะ ถ้าเรามี ความ ทะเลาะกันหรือบาดหมางกันเนี่ยค่ะ ไม่ต้องมาพูดเลยว่า เราก็ผิดเหมือนกัน ถ้าเราอะยอมรับแล้วว่า เราอะจะเลือกเป็นคนผิด แล้วก็ขอโทษเนาะ แล้วก็จะไม่ดึงเพื่อนเนี่ยค่ะ ให้มารู้สึกเหมือนว่า ผิด ไปร่วมกัน อย่างเงี้ยค่ะ พอเรารู้สึกผิดคนเดียว เราก็ รับผิดคนเดียวแบบแมน ๆ เนี่ยค่ะ เราฟังดูแล้วมัน มันพอที่จะ รักษาความสัมพันธ์ได้ ได้ดีกว่าที่เราจะไปพูดกับเพื่อนนะว่า มีความ ผิดร่วมกัน เนี่ยค่ะ พอคุณพูดมาน่ะ เราก็ฟัง เราก็ยิ้มได้เลยนะคะว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย ก็เปลี่ยนที่ตัวเราเองเนาะ เวลาที่เราทำผิดเนี่ยค่ะ ก็ขอโทษไปเลยแบบ 100 % เลยว่า "ขอโทษแบบจริงใจนะ แล้วก็เราอะยังอยากมีเธออยู่ ยังอยากมีเธอเป็นเพื่อนอยู่ พอที่จะบอกเราได้ไหม ว่า เราผิดอะไร? หรือเรามาลองแก้ไข อ่า ปัญหาที่เจอด้วยกันอีกไหม?" เนี่ยค่ะ ซึ่งวิธีเนี้ยน่ะค่ะ เราเองเนี่ยยังมองว่า มันแสดงถึงความจริงใจอย่างมาก ๆ เลย แล้วยิ่งที่คุณแนะนำบอกว่า ให้มีการจับมือ หรือโอบไหล่ หรือสัมผัสเนื้อตัว เนี่ยค่ะ เชื่อได้เลยค่ะว่า ถ้าใครเห็นรอยยิ้มแล้วก็ตาหวาน ๆ ปิ๊ง ๆ เนี่ยค่ะ ถ้าเป็นใน สำหรับเพื่อนเนี่ยค่ะ เราว่า เขาก็จะต้องมีใจอ่อน แล้วก็ อ่า อาจจะมีคำให้อภัยหรือยกโทษให้กันได้ง่ายขึ้น ใช่ไหมคะ อา อันเนี้ยค่ะเป็นวิธีที่ดีเลย ถ้ายังไงเกิดในกรณี ครั้งต่อไปอีก เราอะ ถ้าเราคิดว่าเราผิดเนี่ย เราจะเป็นฝ่ายขอโทษแล้วก็รับผิดอย่างเต็ม 100% เลยค่ะ อันเนี้ยทำได้ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณแนะนำมาเนี่ยค่ะ ถ้าเป็นในกรณีหัวหน้าน่ะ อย่าไปสบตาบ่อย เพราะว่ามันเป็น มอง เป็นการท้าทาย ซึ่งอันเนี้ยค่ะ โดย โดย ส โดย ก่อนหน้าเนี้ย เราไม่เคย คิดเลยนะว่า การที่สบตาหรือให้เกียรติการสบตามาก ๆ เนี่ย ตลอดเนี่ย มันจะดูเป็นการท้าทายอะค่ะ ได้เลยค่ะ เราจะเอาคำแนะนำของคุณไปใช้ นะคะ ให้ ช เว้นจังหวะการสบตา แล้วก็หลบตาเนาะ อันเนี้ยค่ะ พอเราฟังอะ เราก็คิดออกแล้วว่าครั้งหน้า ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยน่ะค่ะ เราจะประพฤติตัว ยังไงดีถึงจะรอดน่ะค่ะ อืม
อืม และก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยอะนะคะ ถ้าคุณได้ทำผิดไปแล้วเนี่ย พยายามอย่าทำผิดในเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ค่ะ เพราะนั่นมันหมายขวับวับ หมายความว่า คุณเนี่ยไม่ได้จริงใจถึงการแก้ปัญหาเลยอะค่ะ มันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยไม่ได้รับการให้อภัยเป็นหนที่ 2 อะนะคะ ยังไงก็อยากให้ไป ลองปรับใช้ดูค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้ให้กำลังใจนะคะ ให้คุณเนี่ยแก้ไข และ ยอมรับความผิดได้ดีขึ้นอะนะคะ ยังไงก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ว อืม อา ค่ะ อา ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีค่ะ